Tu as vu d'ailleurs Squid Game?
Non, moi j'ai pas regardé, je sais en fait c'est pas mon truc, les trucs avec trop de sang, trop de trucs, heu
Ouais non, j'avoue là, heu, franchement c'est très, très gore, hein.
Mmh mh, mmh. Moi j'ai pas regardé, c'était, en c en fait moi quand ça me choque, je regarde pas. <laughs>
Non, mais tu as raison.
Ouais, heu, ouais, donc il a joué dans Iris et ça c'est un des dramas, heu, phares quand même de l'époque, heu je vais marquer dans année.
Il y avait une série coréenne aussi, heu, franchement, c'était mignon, on va dire, ou en gros, je sais plus comment c'est? Heu, Fake Beauty. Un truc comme ça, ou en gros, c'est l'histoire d'une fille, heu, qui, quand elle se maquille, personne la reconnaît à l'école et à du coup, à l'école elle est ultra populaire. Et quand elle rentre elle est to elle est trop moche. <chuckles>
Mmh. C'était quoi? Ouais. Ah! Je l'ai vu celui-là. Ouais, ouais je l'ai vu. Ouais. <chuckles>
C'était marrant.
Heu, oh regarde aussi Oh my Vénus, il est il est trop bien celui-là aussi. Ouais. C'est ça parle d'une fille, heu, qui est en surpoids et tout, qui avait un mec, en fait le mec l'a quittée pour une, heu, jolie fille, et après, heu, elle est allée voir un coach sportif et elle a commencé à maigrir. Mais elle a compris qu'en fait sa prise de poids, c'était pas à cause du fait qu'elle mangeait beaucoup, c'était à cause de son hypothyroïdie.
OK, vas-y, je note.
Ça c'est pas mal, ouais. Bah, même l'acteur, il est beau. Waouh. Ouais. <laughs>
OK, OK, trop bien. Non, franchement, heu, je suis jamais déçue des dramas coréens.
Mmh mh, ouais. Heu, il y a quoi aussi? Flower Boy aussi, un truc comme ça?